Nah di era yang sudah serba digital ini nih
Mhm.
kamu tuh bagaimana sih mengatur, eee, keuangan pribadi kamu sehari-hari dengan perubahan ke mata uang digital atau pembayaran digital?
Oh, pengaruh banget ya berubah berubah banget jadi, eee, penggunaan pembelanjaan tunai gitu ya pakai uang cash gitu, udah udah jarang banget gitu, apalagi tuh sampai sampai di kayak warung yang tempat biasa aku makan itu juga sekarang dia udah nerima ini pakai pakai QRIS gitu. Jadi gak gak perlu pakai bayar bayar tunai gitu lagi dan akhirnya itu ngebuat, eee, perubahan banget di mana uang transaksi uang uang cash yang aku pegang itu makin makin dikit gitu paling tuh kepakai tuh kayak cuma apa ya, kayak bayar parkir gitu kali gitu, di Indomaret gitu mungkin. Nah itu mungkin kepake tuh, tapi kayak sisanya tuh nyaris belanja gitu udah pakai ini semua, pakai QRIS semua gitu.
Nah oke bener sih zaman sekarang kan, eee, udah ini banget ya maksudnya udah eranya itu apa-apa serba digital gitu termasuk ke pembayaran bahkan di UMKM-UMKM lokal banget gitu kayak warung, atau bahkan tukang dagang aja tuh udah banyak yang bisa menggunakan QRIS ya, nah
Benar benar banget, heeh.
menurut kamu sendiri nih itu tuh gimana? Eee, maksudnya apakah menurut kamu itu menjadi sebuah terobosan, eee, pembayaran yang bikin lebih praktis atau mungkin kamu sebetulnya lebih ngerasa aman kalau pakai uang cash atau tunai?
Eee, aku sih positif ya dengan penggunaan mata uang digital ya gitu karena kan, eee, teknologi makin maju gitu penggunaan mata uang digital kan juga bisa bikin transaksi itu jadi makin ringkas dalam artian kayak, kita nggak perlu bawa uang dalam jumlah banyak gitu kita nggak perlu harus, eee, kalau ngelakuin transaksi itu, eee, kadang tuh kan kayak kalau transaksi-transaksi pakai uang cash gitu tuh kan kadang tuh sering terjadi kayak kembaliannya nggak ada gitu atau, eee, misalnya kayak nanti ditukar sama permen gitu, kayak gitu-gitu, nah itu tuh nggak akan terjadi kan kalau misalnya pakai uang digital gitu, dan kalau dari konteks kayak skala luasnya kan juga, transaksi digital itu kan bikin kayak pemerintah tuh jadi lebih mudah, eee, apa namanya tuh ngerekapnya gitu kan ngedetek eee, ngedeteksi transaksi itu kan jauh lebih gampang ketimbang kalau, eee, transaksi itu dilakukan secara, eee, manual gitu atau pakai uang tunai gitu, lebih enak rekapnya gitu kalau pakai uang cash ye apa pakai digital jadi kayak data transaksinya itu jelas gitu, berapa transaksi hariannya itu juga juga jelas jadi kayak dari buat pemerintah sendiri juga kalau menurut aku ketika mereka mau mengambil kebijakan sesuatu gitu, itu datanya tuh bisa lebih valid aja sih kayak gitu.
Oke, setuju sih setuju sih kalau un ngomongin yang tadi kamu bilang itu kan terkait dengan data atau rekapan ya justru lebih jelas udah langsung masuk ke sistem gitu dan akurat juga gitu. Karena kalau misalkan pakai uang tunai atau uang cash tuh, eee, ada kembalian-kembalian yang receh gitu biasanya recehnya dilupain gitu tapi karena sering kan itu bisa lumayan ya nominalnya ya kayak gitu kayak git nah hal-hal itu kan biasanya suka kelupaan direkap tuh, justru heeh, jadinya bisa aja malah jadi los nih di pencatatan keuangan pribadi harian kan.
Benar. Betul. Heeh, benar benar banget.
Tapi tapi ngomongin soal digital sistem ini nih pasti kan ada juga orang yang khawatir soal scam lah atau keamanan dari si sistem itu sendiri gitu, kalau kamu tuh tanggapannya gimana sih? Ada ada rasa takut atau paranoid nggak sih terkait hal itu?
Eee, kalau setahu sepemahaman aku ya sebenarnya tuh sistem transaksi perbankan itu lumayan aman ya maksudnya kayak, eee, jarang banget, eee, terjadi misalnya pembobolan bank gitu karena kesalahan dari dari sistem keamanan banknya itu biasanya tuh agak susah biasanya yang terjadi itu karena, eee, kesalahan dari penggunanya gitu misalnya kayak, eee, ada orang ngeklik, eee, mengirimin kayak link-link phishing gitu di, eee, grup WhatsApp kayak gitu terus kayak kita langsung ngeklik aja gitu nah be begitu kita klik, eee, uang kita tuh di e-wallet-e-wallet pada pada hilang semua kayak-kayak gitu. Nah itu rawan banget dan sering banget terjadi nah menurut aku sih, eee, perlu ada peningkatan literasi ya literasi keuangan, literasi digital, eee, apalagi, eee, model apa namanya tuh, eee, 2FA itu dua dua faktor autentif autentifikasi itu penting banget jadi supaya, eee, transaksi kita itu bisa terjamin keamanannya dan supaya nggak bisa ada link-link, eee, scam gitu yang masuk yang mencoba untuk mengambil alih handphone kita kayak gitu. Jadi lebih ke bagaimana pemerintah itu harus sebenarnya meningkatkan literasi digital keuangan kepada masyarakatnya gitu karena, eee, sebenarnya transaksi digital kayak gini udah makin enggak terhindari sih gitu seiring berjalannya waktu se eee, seiring dengan be semakin berkembangnya teknologi gitu mau nggak mau sih, eee, transaksi digital kayak gini bakal makin luas gitu kayak gitu.
Tuju setuju, terkait dengan literasi itu harus ditingkatkan lagi ya apalagi kan, eee, edukasi-edukasi ke daerah-daerah mungkin ya yang belum terlalu, eee, aware atau sadar tentang perkembangan digital ini mungkin juga, nggak cuman hanya edukasi cuman mungkin terkait dari jaringan yang tersebut yang biasa digunakan oleh orang-orang di, daerah-daerah yang, agak jauh dari kota atau perkembangan kota itu tuh yang mungkin harus lebih ditingkatkan lagi aku setuju banget sih kalau soal itu sih.
E iya benar, eee, salah satu kendala utama transaksi digital ini kan dia kan butuh internet gitu nah ketika butuh internet sudah pasti kita butuh infrastruktur yang baik gitu makanya kayak kalau untuk daerah-daerah pedalaman gitu, daerah-daerah pinggiran Indonesia gitu makanya itu masih agak kesusahan karena kan sinyal di sana data internet di sana mungkin masih kesusahan gitu makanya di sana masih banyak juga transaksi-transaksi, eee, tunai gitu tapi kalau untuk daerah perkotaan gitu harusnya sih udah udah masif banget ya transaksi-transaksi pakai digital kayak gitu.
Iya. Betul. Hmm mhm mhm, setuju setuju. Nah, eee, tapi kalau untuk e-rupiah nih, kamu pernah denger nggak sih atau rupiah digital kan lagi lumayan diomongin atau lumayan digencarkan nih, eee, dari pemerintah itu sendiri.
Eee, iya aku lumayan denger sih jadi pemerintah itu mau ngeluarin, eee, stable coin, eee, desentralisasi punyanya mereka itu, eee, namanya tuh IDRX gitu, jadi kalau nggak salah tuh kemarin udah diluncurin meskipun belum muncul di banyak, eee, exchange ya gitu tapi di sebe aku lupa di exchange mana gitu udah ada tuh udah bisa tuh kita punya IDRX gitu dan menurut aku, eee, ini akan, eee, makin menambah, eee, apa namanya tuh tingkat, eee, keuangan digital Indonesia tuh makin baik sih karena maksudnya Indonesia tuh enggak mundur ke belakang tapi semakin maju ke depan gitu itu itu positif banget sih buat buat aku.
Mmm, mhm mhm, setuju, berarti bisa juga ini kan, eee, dari hal tersebut bahkan bisa bukan menyaingi cuman berada di level yang mungkin sudah hampir sama dengan negara-negara luar Indonesia ya jadinya ya?
Bener bener banget, jadi kayak kita tuh enggak enggak kalah bersaing gitu dengan negara-negara lain gitu untuk soal keuangan digital ini, gitu.
Paham. Betul. Betul. Benar, setuju banget. Eee, oke, eee, sekarang aku mau nanya pendapat kamu untuk generasi muda dan pelaku usaha mikro nih. Kalau menurut kamu pelaku usaha mikro tuh kan berarti kan kayak, eee, warung-warung atau bahkan pekerja-pekerja yang, eee, levelnya itu lebih ke transportasi online ya atau UMKM gitu, mmm, menurut kamu itu mata uang digital itu menjadi peluang atau ancaman sih buat mereka? Karena kan itu tadi ya tetap ada resiko-resiko di belakangnya yang mungkin mereka juga kurang terlalu paham nih terkait hal itu.
Heeh. Eee, harusnya sih jadi peluang ya karena itu jadi hal yang positif kalo menurut aku pribadi karena keuntungannya tuh banyak, misalnya kayak dengan menggunakan mata uang digital gitu pakai QRIS misalnya tuh, kita bisa melakukan transaksi yang nilai-nilainya kecil gitu tanpa harus khawatir misalnya enggak punya kembalian gitu atau enggak ada, eee, misalnya uangnya terlalu besar gitu, kadang-kadang kan kalau, transaksi tunai kan kita harus nukar dulu gitu kalau misalnya uangnya terlalu besar gitu tapi dengan, eee, sistem digital gitu kita bisa tuh transaksi meskipun, eee, apa namanya tuh, mata uangnya apa, m meskipun nilai transaksinya tuh kecil gitu. Nah itu salah satu hal positifnya gitu. Mungkin yang lain lagi yang lain lagi juga kayak, eee, jadi lebih lebih mudah rekapnya kayak misalnya kayak UMKM-UMKM itu kan juga kalau misalnya mereka hitung datanya tuh manual, misalnya kayak, eee, ngitung keuangan itu secara manual gitu, hitung, eee, pendapatan hariannya itu secara manual gitu kadang tuh bisa terjadi miss gitu kan, tapi kalau misalnya kayak, kita pakai keuangan tuh pakai digital, pakai QRIS misalnya itu kan rekapannya tuh kan udah jelas tuh udah langsung pasti tuh kelihatan tuh total pemasukan berapa, omset hari ini berapa, itu kan langsung langsung kelihatan gitu dan, eee, bisa direkap secara otomatis gitu jadi harusnya, eee, dengan sistem pembayaran digital ini justru semakin membantu, eee, UMKM-UMKM dan, eee, masyarakat-masyarakat di bawah gitu.
Paham, betul betul betul, heeh, eee, terkaitnya sebetulnya masukannya bet eee, sama ya kayak kamu ceritain di awal yang aplikasinya ya bahwa rekapan-rekapan ini tuh penting banget, apalagi yang transaksinya memang harian gitu kan, karena kan itu kan pelaku usaha kan pasti transaksinya harian ya? Eee, tidak, tidak kalau dibandingkan tuh tidak, eee, sama banyaknya dengan mungkin yang, eee, bukan pelaku usaha atau kastemer gitu, pembelinya gitu. Nah, eee, kalau menurut kamu nih, e di era sekarang, apa aja sih yang bisa kamu rekomendasiin kalau untuk terkait pembayaran digital? Karena kan udah banyak banget nih medianya atau aplikasinya itu sendiri, nggak cuman dari, eee, bank-bank gitu, bahkan ada, eee, media-media atau aplikasi-aplikasi swasta yang menerapkan, eee, untuk e-wallet atau dompet digital. Menurut pengalaman kamu pribadi deh, kamu tuh paling merekomendasikan yang mana sih yang, eee, bisa dibilang user friendly atau mudah digunakan gitu, apalagi buat orang yang belum pernah menggunakan e-wallet atau dompet digital sebelumnya.
Kayak gitu. Bener. Bener. Eh, aku sih nggak make terlalu banyak ya, paling aku tuh make, kalau dompet digital itu kayak Gopay aku punya, terus kayak kalau transfer antar bank itu biasanya aku pakai Flip gitu. Jadi biar mengurangi biaya transaksi antar banknya gitu kan, bisa jadi nol gitu terus kalau misalnya, eee, yang lain, Shopee aku ada, Shopeepay itu ada gitu tapi, eee, yang banknya juga punya yang dari Seabank itu kan bisa dicantolin tuh kalau nggak salah tuh ke Shopee tuh kayak gitu jadi aku punya. Nah aku cuma punya beberapa itu sih dan, eee, menurut pengalaman aku sih, sejauh ini aku nggak pernah nemu kendala atau misalnya kayak, eee, transaksinya ngadat misalnya uangnya udah keluar tapi transaksinya nggak nggak nggak berjalan gitu nggak ada sih sejauh ini sih lancar-lancar aja ya gitu makanya kayak tadi di awal juga aku bilang bahwa sebenernya tuh, sistem keuangan bank kita itu lumayan lumayan ini, lumayan, eee, presisi sekali gitu dan sangat akurat gitu. Mungkin kalaupun misalnya ada kesa ada terjadi masalah-masalah transaksi itu bia biasanya tuh kayak, eee, dari ininya dari user-nya yang kadang-kadang itu kita tuh nggak waspada gitu jadi kayak seker sembarangan klik klik link tertentu gitu kayak-kayak gitu. Jadi kayak kalau dari banknya sih, eee, atau dari dompet-dompet e-wallet-nya sih sejauh ini sih baik-baik aja sih lancar-lancar aja sih gitu.
Mhm, aman ya berarti ya? Itu untuk digunakan ya dan mudah juga pengaplikasiannya untuk orang yang bahkan baru mau mulai mencoba menggunakan pembayaran lewat dompet digital. Nih menarik nih, tadi kamu sempet bahas soal aplikasi Flip, itu yang kalau transfer itu, eee, bisa ada, eee, apa tuh, potongan harga lebih murahkah ke bank lain atau gimana? Kelebihannya itu apa aja sih sampai kamu tuh bisa merekomendasikan aplikasi-aplikasi tersebut gitu, di luar dari si keamanan itu yang pertama banget sih, betul.
Iya, heeh. Bener. Bener. Eee, kalau misalnya kayak Flip sendiri ya, khususnya itu, jadi, eee, kalau misalnya kita transfer antar bank itu kan kadang dikya di dikenakan biaya tambahan ya kayak misalnya enam ribu lima ratus gitu atau kadang ada yang Rp2.500 gitu, nah kalau misalnya transfernya itu pakai Flip, itu biasanya tuh biaya itu tuh hilang gitu karena, eee, dibantu sama mereka jadi kita tuh transfer ke Flip-nya habis itu baru dari Flip-nya itu yang transfer ke bank rekening tujuan yang mau kita tuju gitu dan itu, eee, sangat membantu banget sangat mengurangi biaya gitu, karena lumayan tuh Rp6.500 kalau misalnya dikali 100 transaksi kan lumayan tuh jadi kayak, eee, sangat ngebantu banget sih pakai Flip dan dia juga bisa dipakai untuk ngebayar, kayak paket data juga bisa, pulsa bisa, terus kayak bayar listrik bisa, bayar air bisa. Jadi, eee, banyak fungsinya gitu selain transfer antar bank itu gitu.
Ya. Oke, menarik banget nih, aplikasi Flip namanya ya, dan itu aplikasi handphone yang bisa digunakan, eee, di dua sistem, maksudnya dalam artian Android sama iOS tuh bisa?
Bener. Eee, bisa heeh, di Android bisa di iOS juga bisa sih.
Oke oke ini. Ini, ini banget nih maksudnya bagus banget, karena kan transfer antar bank itu kan justru bahkan kalau di banknya langsung ya aplikasi m-banking-lah kita sebut, gitu kan, itu kan tetep akan ada biaya kan, biaya adminnya kayak tadi kamu sebutin tuh Rp6.500 kah atau Rp2.500 kah, tergantung mungkin sistemnya yang seperti apa. Cuma dengan Flip ini justru, eee, bebas biaya, jadi ini tuh
Bener. Iya, heeh.
ini oke banget sih promosinya, sebetulnya kalau menurut aku, karena yang tadi kamu bilang juga lumayan banget, kali deh seratus gitu atau misalkan sebulan <coughs> sepuluh gitu kan juga ini, eee, lumayan banget gitu untuk heeh, untuk nabung. Tapi, oke deh, makasih banget ya, udah kasih masukan dan motivasi yang baik sebagai pengguna pembayaran digital.
Iya, berasa, heeh. Oke, sama-sama, seneng juga aku bisa berbagi informasi-informasi kayak gini, sampai jumpa lagi.